อา ก็คืออารมณ์เหมือนแบบว่า มันคือแบบตัวเราตอนปี 1 เลยไหม ถ้าเกิดเรานึกภาพไป?
ใช่ ถ ถ ถูกต้องเลย มันคือภาพที่ผมเห็นเหมือนมันเป็นกระจกอีกด้านหนึ่งนะครับ
อา อารมณ์แบบว่า ถ้าเกิดตอนเราตอนปี 1 เนี่ย เพื่อนมองมาก็คือเหมือนเรามองเพื่อน 2 คนนี้ อะฮะ
ใช่ครับ ถูกต้องเลย เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย โอ้โฮ มันเป็นอุปสรรคมากในการทำงาน คือแบบตอนแรกที่จะไม่ทำแล้ว เพราะว่าผมทำคนเดียวเลย คนเดียวทำเว็บไซต์คนเดียว แล้ว แล้วตอนที่แบบจะให้เขาช่วย เขาก็ไม่ได้ช่วย เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะโปรแกรมยังไง อา เขา เขาเขียน
<chuckles> ครับ อา ก็คือเราจะให้ เราให้เขาช่วย แต่เขาก็ทำไม่ได้อยู่ดีอะ เขาก็ เขาก็อาจจะอยากช่วย แต่เขาก็ทำให้เป็นน่ะให้ทำยังไงอะ ใช่ไหม ประมาณนั้นไหม?
ใช่ ก็ ก็เพื่อนผู้ชายคนหนึ่งเขาอยากช่วยจริง ๆ แต่เขาไม่เก่ง แต่น้องผู้หญิงคนหนึ่ง โอ้โฮ ไม่เก่งแล้วแถมไม่อยากช่วยด้วย <laughs> คือแบบเวรกรรม อา เวรกรรมเลย
อืม อืม <chuckles> อุ๊ย ๆ ไม่ช่วยอย่างน้อยก็ให้ ให้งบมาได้ไหม? บอกเขาไหม? <chuckles>
ที่ ที่ ที่จริงก็บอก บอกเขา แต่ว่าเหมือนกับว่าเขาก็ สุดท้ายก็ไม่ได้ให้อะครับ
อืม แล้วเราไม่ใส่ชื่อเขาได้ไหมอะ? แบบว่าปรึกษาอาจารย์แล้ว อะไรอย่างเงี้ย คือไม่ได้ช่วยจริง ๆ อย่างเงี้ย
อา ที่ ที่ ใช่ ๆ ใช่ ที่จริงผมควรที่จะใส่ชื่อว่าอะเขาไม่ได้ช่วย ใช่ไหม? อันนี้มันเป็นพรอเจกต์จบอันที่ 1 ใช่ไหมครับ ผมไม่ได้ใส่ อันนั้นคือบทเรียนราคาแพง ผมก็เลยทำแบบนั้นใน อ่า พรอเจกต์จบอันที่ 2 ซึ่งเป็นคนที่หนักกว่าเดิมอีก ก็คือ
อือฮึ ครับ <chuckles> อ๋อ คือมัน มันมี มันมีหลายงานถูกไหมครับ อันนี้? อ้าว แล้วใครเป็นคนมัน เป็นคนพรีเซนต์นะครับ อันแรกอะ?
ใช่ครับผม ก็คืออัน

ใช่ครับ คือช่วงนั้นนี่คือผมพีกมาก คือแบบผม ผมแบบว่า คือ คือจากแรกผมเป็นคนที่ไม่ ไม่เอาไหนใช่ไหม ในคาบเรียนที่เป็น On-site นะครับ แต่ผมมาเด่นในออนไลน์ ก็คือแบบ เวลาเขาตอบคำถามอะไร ผมก็ อา ยกมือตอบ มันตอบได้นะครับ ตอบในออนไลน์ แบบ แล้วก็ภาพ ภาพลักษณ์ที่ผมให้กับอาจารย์นี่คือแบบอาจารย์เขาเห็นว่า เฮ่ย ที่ผมเป็นคนที่เก่ง ใช่ เป็นคนดีขึ้น แล้วก็เก่งด้วย
อา อือฮึ ครับ อา อ ก็ดี ขึ้นใช่ไหม บอกว่า "เฮ้ย หนุ่มนี่ดูปรับปรุงตัว มันเก่งนะ จริง ๆ" อย่างเงี้ย อา
ใช่ ๆ แล้ว แล้ว อา ๆ
แล้วอย่างเงี้ยครับ อ อา เมื่อกี้คือภาพลักษณ์จากอาจารย์เนาะ แล้วอย่างงี้แสดงว่าช่วงเทอมแรกเนี่ย ก็ไม่ได้มีเพื่อนในภาคเลยเหรอครับ?
ครับผม โอ้ ผมบอกเลยว่าเคยเข้าค่ายครับ เขา ผมก็จะมีเพื่อนที่รู้จักอยู่ แต่ แต่ว่าเหมือนกับว่าเพื่อนเหล่านั้นเนี่ยเขาเรียนเก่งมาก เขาจบ จบไปก่อนหน้านี้แล้วด้วย อา แต่เขาก็ยังจำผมในภาพลักษณ์ที่ดีอยู่นะ เพราะว่าเข้าค่ายเนี่ยผม อา ทำตัวดี ๆ แต่ใน ภ ภาพลักษณ์ที่เป็นการเรียนก็อาจจะ เขา เขาไม่ได้ อาจจะจำในส่วนของตรงนั้น อา ๆ
อือฮึ อา อ๋อ ครับ ๆ <chuckles> เออ ก ครับ แต่เขาก็ไม่น่าจะซีเรียสหรอกเนาะ ใช่ไหม? ถ้าเกิดว่าเป็นมหาลัยแล้ว อา
ใช่ ๆ เขา เขาไม่ได้ซีเรียส อา ถูกต้องเลย ที ทีนี้เนี่ยมันมาพีกตอนปี 4 นะครับ ผม
อา ป เปาะ อา ตรงนี้มันก็น่าจะ อ๋อ เพราะว่ามาเจอหน้ากันแล้ว ใช่ไหมครับ ปกติจะอยู่จากออนไลน์ อาจจะไม่ได้แบบมาเห็นหน้ากัน อะไรกัน อย่างงี้ อา
ใช่ มา มาเจอหน้ากัน โอเค แล้วตอนนั้นเนี่ยมันเป็นพรอเจกต์ พรอเจกต์จบ อา รู้ รู้ไหมว่ากรรมมันตามสนองผมนะครับ ก็คือเพื่อน ก็คือมันทำงานเป็นกลุ่มใช่ไหม มันเป็นงานแบบพรอเจกต์จบ ผมได้เพื่อนที่
ครับ ยังไงครับ? อะฮะ อ๋อ เป็น เป็น ไม่ใช่พรอเจกต์เดี่ยวเหรอครับ เป็นพรอเจกต์กลุ่มเหรอครับ?
กลุ่ม ใช่ เป็นพรอเจกต์กลุ่มเลยครับ ซึ่งผมได้เพื่อนที่ไม่เอาไหนเลย คือแบบ ไม่ ไม่ทำอะไรเลย ทำ เพราะว่าผมเรียน เอ่อ ส เทคโนโลยีสารสนเทศ อา เรียนไอที เขาให้ทำเว็บไซต์ 2 คนนั้น เขาเขียนอะไรไม่เป็นเลย
ก็ อะฮะ ครับ

แต่ว่าช่วง แต่ แต่ว่าตอนนั้นยัง ยัง ยังไม่ได้คำตอบ ผมก็เรียนไปเรื่อย ๆ ใช่ไหม แล้วมันมีอยู่ ช ช่วงหนึ่ง มัน โควิดพอดีนะครับ แล้ว
ได้ให้คำตอบเลยไหม? อือฮึ อือฮึ อ้าว! เรียนออนไลน์เลยสิ อย่างงี้
ใช่แล้วกลายเป็นเรียนออนไลน์ แล้ว แล้วมันทำให้ผมลุกขึ้นสู้เลยนะครับ เพราะ เพราะว่า โอ้โฮ! ตอนแรกที่เรียนออนไลน์นี้ พอผมใส่หูฟังแล้วก็จะพร้อมเรียนปุ๊บเนี่ย ก็ ก็คือแบบ "เฮ้ย! ทำ ทำไมทุกอย่างมันชัดหมดเลย" แบบว่า "เฮ้ย! เรามานั่งหน้าคอม เรามาเรียนหนังสือ เฮ้ย! ทำไมมันรู้ รู้สึกสนุกจัง?"
ครับ หลับ อา อ๋อ มัน มันรู้สึกว่าสบาย สบายกว่าแม่ไหม? การที่ไปนั่งเรียนในภาค อะไรอย่างงั้นเนาะ อา
ใช่ ๆ ใช่ครับ ถูกต้องเลย คือนั่งเรียน on-site หรือว่านั่งเรียนใน ในคาบจริง ๆ มัน มันน่าเบื่อ เสียงอู้อี้ แล้วมันมีกลิ่นเหงื่อคนอื่นนะครับ มันต้องเรียนกัน ใช่ ๆ มันอึดอัด เขา เขาน่าจะไปเล่นกีฬามั้งไม่แน่ใจ เหม็น ๆ <chuckles> พอ ท พอทีนี้ปุ๊บเนี่ย โอเค พอผมเรียนออนไลน์เนี่ยแบบ ผมเป็นคนที่ชอบใส่หูฟังแล้วไง ผมแบบว่า โอ้โฮ เป็นคนที่เล่นเกม เพราะฉะนั้นมีซาวนด์การ์ด มีอะไร จัดเต็มหมดนะครับ เสียงเลยออกมาดี พอดีทีนี้เนี่ย
อือฮึ โอ้โฮ! กลิ่นเหงื่อด้วย อือฮึ <chuckles> อือฮึ ครับ <chuckles> ก็คือเข้าทางเราเลยแหละ ใช่ไหม อา ก็ได้ ได้เรียนด้วย เรียนจบปุ๊บก็นั่งเล่นเกมเลย เพราะอยู่หน้าคอมอยู่แล้วใช่ไหม? อย่างงี้ อา
เออ เข้า เข้า เข้า เข้าทางผมเลย ใช่ ถูกต้องเลยครับ แล้ว แล้วมันแบบ สบายมาก ผมเป็นคนที่เป็น ค่อนข้างที่จะปิด ใช่ครับ
อา ไม่ต้องออกไปไหนด้วยเนาะ เออ
ผมเป็นคนค่อนข้างที่แบบว่า เป็น เป็น เป็นคนที่เวลาเรียน on-site แล้วชอบหลับ อะไรพวกนี้ พอมาเรียนที่นี่ไม่ ไม่ อ ไม่หลับ เพราะว่าตื่นมาก็ ล ก็เรียนเลย มันเหมือนกับว่าเรา เราไม่ต้องใช้แรง
อืม ก็คือเรา เราหลับพอแล้วอะ ใช่ไหม สมมุติอารมณ์เหมือนเรียน 8 โมง ถ้าเกิดว่าไปเรียน ปกติเราอาจจะต้องตื่นก่อนสัก 1-2 ชั่วโมง แต่อันนี้เราก็คือตื่น ก่อน 5 นาทีได้เลย น้ำก็ไม่ต้องอาบถูก ไหม? อา ๆ
ใช่ อา ใช่ครับ ถูกต้องเลย อา เรา เราก็แค่แบบว่า อา เปิดคอมแล้วก็นั่งฟัง เขานะครับ อืม ซึ่ง ซึ่งดีมาก แล้วเพื่อนคนนั้นเนี่ยผมไม่ได้คบเลยนะ ไม่ได้คบต่อด้วย
อือฮึ อ้อ ก็คือที่ ไปเกเรด้วยกัน เนี่ย ก็คือไม่ได้คบต่อเนาะ อา อ้อ แล้ว ต แล้วเขาเป็นยังไงบ้างครับ? ตอนนั้นน่ะ
ใช่ครับผม ผมพบว่า